Oke oke. Kalau aku sih, mmm, untuk mengulang yang pekerjaan tadi, eee, itu kayaknya enggak dulu ya, Kak. Soalnya maksudnya alhamdulillahnya sih sekarang itu aku udah lulus kuliah, udah, eee, menggunakan ijazahku sesua eee, untuk melamar kerjaan yang sesuai dengan jurusan itu tadi. Alhamdulillahnya udah di corporate yang mhm, secara gaji juga alhamdulillah lebih umayan, lebih oke gitu. Oke terima kasih, Kak, ceritanya. Selamat pag
Ya. Mhm. Mhm mhm mhm mhm. Ya ya. Ya ya ya. Mhm. Betul betul. Ya ya, ya. Jadi mungkin lebih apa ya iya iya betul. <laughs> Iya. Iya iya. Uh, terima kasih banyak ya, Kak, atas ceritanya. Ya.